Isa din 'yan sa ano, 'di ba?
Oo. Totoo, pero alam mo d ah, dalangin ko na 'yong mga pangarap mo sa buhay pangarap mo para sa iyong sarili at sa iyong pamilya ay unti-unti matupad mo. Hindi man lahat, pero mangyari man sana na magkaroon tayo ng financial stability at peace of mind, 'yan. <laughs>
Oo, salamat, ah. Oo nga, sana nga balang araw. Oo. 'Yon 'yong pinaka importante 'yong peace of mind lang napakagandang ano na, napakagandang pakinggan na, 'di ba?
Yeah, oo, totoo. Mm.
Kasi aanuhin naman 'yong ano, ah, karamihan ng pera kung wala ka namang peace of mind, 'di ba?
Mhm. Mm. <laughs>
Kasi isa din kasi 'yan, 'yong kaya isa sa mga pangarap natin para sa mental health na natin, 'di ba?
Oo, tama. Hmm. Nakakatuwa naman, parang, ah, ang saya na marinig at nakakataba ng puso marinig sa isang tao rin na siya ay taos-puso na talagang nais matupad 'yong kaniyang pangarap, hindi lang para ka sa kaniyang sarili kundi para sa mga mahal niya sa buhay, 'di ba?
Ay, siyempre. Oo, tama, tama, kasi do'n naman tayo nagkukuha ng la lakas sa kanila, 'di ba? Sana ikaw din at maabot mo 'yong mga pinapangarap mo sa buhay, at saka ako'y
Maraming salamat. Mm. Maraming salamat.
Oo, 'tsaka para sa ikabubuti ng sa para sa iyo, at saka sa iyong pamilya, 'di ba?
Oo.